Ouais, alors je voulais te demander ton avis sur un truc parce que, hem, donc j'ai passé à ces dernières années, 10 dernières années pour être précis à essayer de faire décoller ma carrière de d'écrivain indépendant et surtout, heu, les alors pas les 2 dernières années mais les
D'accord. OK.
c'est à dire que sur les 3 dernières années, les 2 dernières années, je les ai passé vraiment à, hem, à cruncher pour finir vraiment ma saga de d'heroic fantasy vikings que j'avais commencé et que je voulais absolument finir donc, voilà, j'ai vraiment pendant 2 ans, je me suis consacré, hem, quasi à temps enfin, non, à temps plein, pas quasi, vraiment, complètement à temps plein. Je l'ai terminé, je l'ai publié et cetera et alors, heu, elle se lit elle est assez, heu, assez appréciée mais, tu vois? C'est pas le succès non plus, heu, que j qu'il me faudrait pour pouvoir en vivre à temps plein et c'est pour ça qu'après, heu, l'année dernière, j'ai dû reprendre un job, heu, alimentaire pour vivre, hein, comme tout le monde et mmh et ça, donc ce le fait d'avoir crunché q pendant 2 ans, heu, non-stop pour si peu de résultats et après de devoir travailler à côté. Heu, je t'avoue que du coup, pour, heu parce que j'ai d'autres tas d'autres projets, et j'arrive pas à passer à l'étape, heu, après celle de l'élaboration, tu vois? Donc dans mes carnets, tout est prêt, j'ai l'histoire, les personnages, je sais ce qui f va se passer mais alors se mettre devant l'ordi et écrire, vraiment, comme je faisais avant, ah là, ça bloque donc heu, voilà, je sais pas si tu aurais peut-être des des pistes pour essayer de débloquer un petit peu tout ça en douceur?
Oui. Mmh. D'accord. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. OK, je vois donc heu, je comprends que ça peut être, heu, frustrant, heu, de de te dire: «J'ai travaillé pendant 2 ans sur ce projet, j'ai crunché, j'ai passé du temps et cetera, heu, et j'arrive à un moment où en fait, heu heu, les résultats, heu, devraient normalement venir et ils viennent, mais pas assez rapidement». C'est bien ça, si je comprends bien?
Ouais s ouais c'est ça. C'est pas assez rapidement pas assez, heu, pas assez tout court. C'est à dire que, voilà, ils y a ils se vendent un petit peu mais c'est très loin d'être suffisant fau faudrait que je vende 100 fois ça pour en vivre, heu, au quotidien donc heu, voilà, il y a des résultats mais c'est pas ceux que j'attendais.
OK. Alors, j'ai une question, heu, pendant ces 2 ans où tu as crunché comme tu dis, heu, quelles étaient tes activités principales? Si tu devais, heu, faire un pourcentage entre, heu, l'écriture pure, heu, le l'édition, je sais pas si c'est toi-même qui qui a con qui a conçu ou si quelqu'un t'a aidé à à concevoir le livre? Heu, c ou hem hem, par exemple et est-ce est-ce que tu as eu, hem, du temps pour le c la communication, le marketing et est-ce que, hem, pour que j'ai une idée un petit peu, comment ça s'est réparti tout ça pendant tes 2 ans?
Mmh mh. Alors la grosse grosse majorité, ça a été l'écriture elle-même, après il y a eu l'édition parce que, ouais, c'est moi qui met en forme vu que c'est en en format, heu, ebook. Ouais, il y a aussi en format papier mais pas pas ceux-là donc ceux-là, ils sont juste en ebook et c'est moi qui les mets en, hem, en forme, heu, avec, heu, avec un peu de codage, heu, un logiciel qui transmet, heu, et en fait un vrai ebook bien propre et tout, heu, après par contre la couverture c'est pas moi c'est un un illustrateur qui s'en charge, un un designer de couverture, heu, et après la partie marketing, bah, c'est un peu mon mon point faible donc j'ess j'ai essayé de m'y de m'y consacrer, heu, j voilà, à mon à mon petit niveau j'ai fait ce que j'ai pu. C'est vrai que bon, il y a il y a eu des petits résultats pareils en marketing, heu, voilà, ce que j'ai fait, ça a pas été complètement nul non plus. Mais voilà, c'est pas non plus au niveau, heu, de dizaine ou centaines de ventes par jour donc heu, ouais, c'est surtout au niveau, heu, au niveau marketing que ça pêche, je trouve.
D'accord. D'accord. OK. D'accord. Mmh. Mmh mh. Ouais. Donc, je je vois qu'en fait dans ces 2 ans, tu tu viens me dire, OK, donc les activités c'était principalement l'écriture, donc c ce qui est génial. Tu sais? Heu, c c'est déjà, heu, magnifique le fait que tu aies eu cette détermination de, hem, de devenir écrivain, d'écrire des idées, de les développer, tu vois? Tout ça c'est déjà un un super, heu, challenge que tu as que tu as fait, la plupart des gens ne le font pas donc heu, déjà, bravo, heu, ensuite, heu, s je dirais probablement que c'est lié, heu, à, hem, un besoin de, hem, d'élargissement d'équipe ou de délégation. Peut-être qu'il y a des petites mains qui pourraient t'aider, tu sais? Est-ce que tu as pensé à te faire aider sur l'aspect marketing? Il y a des gens qui adorent, peut-être toi c'est pas ton mais il y a des gens c'est probablement ce qu'ils adorent et ils ils aimeraient le faire pour toi.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ah ouais! Bah, le côté marketing alors je trouve ça intéressant à à étudier, à explorer parce que, heu, voilà, c'est c'est un peu fascinant, il y a un petit côté limite manipulation, heu, mentale pour, <chuckles> heu, pousser les gens à acheter, voilà, je trouve ça intéressant mais voilà, déjà, j'ai pas spécialement le temps de m'y consacrer à fond et j'ai peut-être pas non plus les affinités qui font que je serai un super marketeur mais, mmh, j'avais pensé à, hem, à trouver quelqu'un, heu, pour m'aider mais alors soit c'est des agences, heu, de com, heu, qui sont, heu, plus ou moins efficaces mais quand tu es indépendant à petit budget c'est compliqué de trouver quelqu'un parce que s'il faut sortir tout de suite, heu, 3-4-500 €, heu, avant de voir les bénéfices. Alors si tu les vois ou en 6 mois, c'est bien mais enfin, voilà, il faut déjà sortir l'argent dans un 1er temps donc c'est pas si évident et après, heu, par exemple des amis ou autres, heu, bah, malheureusement j'ai pas de marketeux dans mes amis donc heu, ouais, ça m'embête, j'ai pas d je peux pas demander de service, quoi, par exemple.
Mmh mh. Mmh mh. Eh oui. Oui. Bien sûr. Alors, je j'ai une autre question. Est-ce que par hasard, tu aurais, heu, une newsletter, qui te permet de communiquer sur ton livre? Ça existe ou pas?
Alors, oui, je l'ut ouais, ouais, je l'utilise plus trop depuis quelque temps, bah, parce que, voilà, comme tu dis, burn-out et heu, <sucks teeth> heu, difficulté, bah, à devenir maître à écrire, mais aussi de d'entretenir, heu, voilà, ce truc de newsletter, heu, pareil, mes mes réseaux sociaux sont pas à jour et tout ça va avec, heu, mais j'en ai 1, ouais. C'est juste que, voilà, faudrait que je la sorte du placard, que je la dépoussière et que, pour un petit message aux gens qui disent, heu: «Coucou, je suis toujours vivant, heu, j'écris toujours, t'inquiète» mais ouais, pour l'instant, c'est pas encore fait.
Eh oui. Mmh mh. En fait, je je te dis ça pour une raison, heu, bien précise c'est que, heu, parfois, c'est dans les personnes qui aiment ce que tu fais que tu vas trouver des personnes qui peuvent te soutenir. Je sais pas si tu as pensé à ça?
Ouais. Alors ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, bah, c'est comme ça que j'ai trouvé ma ma correctrice relectrice et conseillère littéraire, en fait, elle fait un petit peu tout. C'est, heu, voilà, quelqu'un qui avait lu 1 de mes bouquins qui l'avait beaucoup aimé qui m'avait envoyé un petit message, heu, pour discuter et en fait, en discutant, bah, on est devenu ami et puis c'est quelqu'un de très serviable qui qui aide beaucoup, heu, les gens
Hein hein. Super!
et donc voilà, naturellement, ça s'est fait qu'elle est devenue ma correctrice relectrice, elle me conseille aussi, heu, si j'hésite sur, heu, 2 choix par exemple, heu, c'est, hem, c'est assez confortable de l'avoir parce qu'en plus, bah, comme c'est c'est une amie, elle fait ça, pro bono quoi mais voilà pour, heu, ce qui est des des gens qui feraient ça mais version marketing, j'ai pas encore trouvé.
Mmh mh. Le marketing, ça peut être un sujet très intéressant, heu, et si s si tu as déjà versé un petit peu dedans mais que ça te plaît pas, c'est sûr que, heu, je te recommande et je te suggère de <chuckles> d'essayer de trouver une personne qui pourrait le faire pour toi parce qu'en fait, heu, pour, heu, la communication, heu, d'un auteur, heu, donc un nouvel auteur. Toi, tu es un nouvel auteur, hem, ça demande, comment dire? Heu, ça met du temps à ce que la pompe, elle s'active, c'est, heu, c'est une, heu, une inertie qui est très longue donc hem
Mmh mh. Ouais, c'est clair.
Tu vois? En fait, heu, moi, ce que je te proposerai c'est d'imaginer. OK, quels sont les routes créatives que j'ai pas encore explorées avec, heu, sur l'aspect, heu, communication sans que ce soit du marketing, mais s que ça reste quelque chose de créatif? Aujourd'hui, heu, tu as des outils, hem, qui te permettent de facilement générer de l'audio, de l'image, de la vidéo, heu, ça n'existait pas il y a 10 ans, heu, je peux te dire qu'il y a 10 ans les gens qui travaillaient dans ton domaine avaient pas accès à autant et pour pouvoir produire de la création, c'était très cher donc heu, peut-être si tu explores ce cet angle-là, heu, déjà, tu pourrais avoir une piste de de moyens, heu
Mmh mh. Mmh mh. Mmh, c'est sûr. Mmh mh.
plus ou moins viraux qui pourraient te permettre de faire voir ton travail. Tu vois? Dans l'univers.
Ouais, tu as des des suggestions, peut-être des noms ou des des plateformes?
Alors, heu, pour la génération vidéo, tu as des plateformes comme Kling ou comme, heu, heu, VO3 de Google
Ouais. OK ça je me le note.
heu, qui sont, heu, qui permettent de faire de la vidéo pour le son, pour des ambiances. Toi, tu es dans le la stratégie héroïque héroïque fantaisie. Tu as besoin d'avoir un petit peu des musiques, heu, symphoniques ou alors du rock un peu des choses, heu, vraiment très tran tranchées, heu, ça tu peux trouver sur, heu, un site qui s'appelle Suno, heu, bon voilà. Si évidemment si tu si tu abuses de ces outils, ça risque de coûter cher, mais dans tous les cas, heu, à moindre frais, il y a moyen de faire des choses, heu, qui te permettront de, mmh, d'avoir un petit peu des supports qui te permettront de communiquer ton œuvre. Tu vois?
D'accord. Ouais. OK. Ouais ben ch ça je vais regarder et après pour ce qui est de de se remettre, heu, à créer parce que les j'ai j'ai déjà 2 bouquins, heu, suivants en tête qui sont quasiment finis dans ma tête et dans mes carnets, mais il y a pas un seul mot encore, heu, sur le papier et ouais j j mmh j'arrive pas à me dire: «Allez là je me mets à écrire», parce que fat c'est l simplement le fait de de de commencer un nouveau roman c'est, heu, un peu comme les débutants tu vois? C'est, hem, c'est très intimidant alors que je suis pas débutant. J'en ai écrit 10 des bouquins, mais suite à cette espèce de burn-out que je me suis fait, c'est ce que je ressens donc je sais pas si tu as peut-être un petite idée pour, heu, pour remettre le pied à l'étrier et réécrire, heu, parce que ben voilà, ils sont dans ma tête mais ils vont pas s'écrire tout seul.
Mmh mh. Mmh mh. Oh oui. Alors, heu, moi en fait, heu, si j'étais à ta place ce que j'essayerais, heu, vraiment, c'est de passer par la voix. En fait maintenant les les algorithmes de, mmh, de diction et de reconnaissance de texte sont incroyablement avancés, heu, donc heu, peut-être tu peux essayer de, mmh
Ah ouais?
de t'enregistrer par segment comme ça sur différents passages. Faire des segments de de 15 minutes d'enregistrement, de 20 minutes d'enregistrement et tu essaies de faire un petit peu des des monologues créatifs où tu parles de ton œuvre. En parlant ça va te donner des idées. En ayant ces idées tu vas ensuite peut-être, heu, noter des choses et cetera, mais ce processus-là, heu, si tu passes par les autres, hem, comment dire? Potentialités sensorielles, probablement que tu trouveras, heu, plus d'inspiration que vraiment de d'écrire le texte, heu, comme tu as écrit tes autres livres. Parce que tu me dis tu as écrit 10 livres, c'est déjà génial! Imagine, il y a pas beaucoup de personnes qui ont la persévérance de faire ça.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ouais, ouais, bah, ça c'est Ah ouais c'est vrai que c'est un peu ce que je fais quand je je prends des notes en fait j'ai je me fais un monologue, heu, créatif mais par écrit mais j'avais pas pensé par oral, heu, donc je vais voir, heu, je vais je vais regarder un peu ce que je peux trouver comme, heu, comme logiciel de diction qui est p assez performant donc heu, ouais je heu, tu sais quoi? Je vais essayer. Je vais essayer puis je verrai bien si ça marche pour moi.
C'est ça, après, heu, s tu as probablement plein de pistes qui sont encore, heu, exploitables hein, heu, donc heu, je je je pourrais te proposer d'autres choses mais à mon avis, tu peux trouver toi-même des ressources, heu, importantes, heu, juste en en explorant c ces aspects-là et bah, déjà, en tout cas, heu, avoir de la gratitude en toi-même. En ta capacité à écrire, à produire heu, heu, ton univers, tu as commencé à le créer, heu, je suis sûr qu'il y a des des choses qui vont venir, hein. Il faut pas que tu aies peur de ça, hein. Je pense qu'après un burn-out je comprends qu'un burn-out c'est toujours difficile donc heu, peut-être, aussi faire une pause. Est-ce qu'entre depuis ton burn-out tu as fait une petite pause créative ou heu
Et ben Mmh. Mouais. Mmh. Mmh mh. Mouais ouais ouais. J'ai j'ai fait une grosse pause même j'ai fait une pause d' 1 an. <chuckles>
Ouais, donc voilà. Bah, écoute si tu penses que c'est suffisamment sédimenter, heu
Ouais. Bah, écoute je vais Ouais. Ouais je vais, bah, je pense que là, il est temps de s'y remettre donc je vais regarder un peu ce que tu m'as conseillé. Je vais voir, heu, si ça me convient et puis, heu, voilà, en espérant que ça va de me débloquer un petit peu. En tout cas, merci beaucoup.
ça devrait aller. Et avec plaisir hein. J'espère que ça a pu t'aider et puis, bah, écoute bon courage pour, heu, bah, ton p ton projet créatif, heu, j il y a des chances que tu puisses, heu, continuer de produire avec le sourire.